Да, это точно. Для переводчика чтобы работать, особенно официальные переводы- это однозначно нужно, если переводить в суде, в организациях. Это так. То есть ты хочешь, чтобы всё же твои дети, они получили вот это традиционное образование?
А, мне кажется, это важно ещё по той причине, что образование, оно развивает. То есть оно всё-таки всесторонне показывает человеку, что вот, э, есть, э, там ещё какие-то предметы важные. Ну например, я, когда училась, помимо журналистики и предметов, а, которые необходимы будут для работы, у нас была психология, социология. А, то, что помогало немножко расширить кругозор. И впоследствии, я думаю, что это, м, ну положительно как-то повлияло на мои умственные способности, возможно.
Мгм. Однозначно. Мне кажется, в универси э, в университете выстраивается наш характер. А вот, э, не считаешь ли ты, что всё же это как-то нечестно со стороны работодателя. Если они знают, видят, что человек учится в университете, одновременно требовать от него, чтобы он и опыт имел в то время, как он учится?